Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai du mal à enfin, voilà, chacun son chemin, tu vois? Heu, chacun est libre <chuckles> de choisir sa voie mais moi, je suis plutôt une maman à tendance un peu hippie, tu vois? Je suis pour, heu, la paix, heu, sur la planète, et là, heu, d'avoir mon fils qui choisit une carrière militaire, oui, je dois dire que j'ai j'ai peur parce que tu as vu le contexte un peu dans lequel on est, tu vois?
Ouais. Mmh. Oui, c'est ça, c'est vrai, ouais, avec tous les conflits qu'il peut y avoir. Et hem, comment tu fais? Bah, je j'imagine que ça va pas être facile du tout, mais co comment tu fais pour essayer de, justement, de de pallier à cette peur-là?
Mmh. Écoute, heu, je me dis que, là, pour l'instant, heu, heureusement il y a pas encore de guerre trop proche de nous, que s'il est militaire, heu, au chaud dans un bureau par ici, ça sera pas si dramatique que ça, même si, au fond, heu, vraiment ce choix, heu,, <blows air> voilà, je suis pas je suis pas en paix avec. Heu, je trouve qu'il pourrait contribuer à quelque chose de beaucoup plus positif sur cette planète que que d'être militaire, mais en même temps, voilà, que faire? Heu, donc voilà, pour que j'essaye de me rassurer que, pour l'instant, c'est aussi moi qui me projette un peu trop dans le futur avec des «si» tu vois? «Et s'il y avait une guerre». Mais voilà, pour l'instant, tout va bien et peut-être qu'il changera et c'est ça que je me dis pour me rassurer, je me dis: «Peut-être qu'il va changer, heu, <chuckles> peut-être que la lumière divine va, heu, <laughs> le frapper et qu'il va redevenir prof de plongée ou je ne sais»
Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh. D'accord. Ah oui! D'accord. Ouais, c'est c'est c'est ça que tu te dis pour, heu, pour, heu, pour te rassurer, du coup.
Et voilà, c'est ça.
Mais est-ce que tu penses qu'en parler, heu, tu vois de de de tes craintes, heu, est-ce que tu fais ça, déjà, de parler de de tes peurs, heu heu, soit avec l'intéressé directement, soit avec tes amis, famille ou même peut-être un professionnel, hein? Est-ce que tu penses que ça peut t'aider, toi?